Perfetto, bellissima domanda. Poi soprattutto per un amante di cucinare per gli altri come come me, è la domanda veramente perfetta. Allora, ehm, quando ho degli amici o degli invitati a casa, quello che più pri la prima cosa che faccio è capire magari le pro preferenze o anche se ci sono delle del delle allergie. E da lì poi, ehm, capisco un po' un un menù che posso magari proporre. E vera veramente a me piace molto l'idea di del buffet, quindi diciamo più di una tapas, quindi di cucinare sì, sì, di cucinare tante piccole cose. Sì, lo preferisco magari a una cena, un pranzo tradizionale, perché penso che sia una maniera di socializzare, mhmm, più divertente, perché appunto le persone possono alzarsi, mangiare quello che preferiscono. Poi io sono una grande amante della musica.
Mh-mh. Sì. Sì. <clears throat> Ah vedi. Interessante. Sì, effettivamente. Ma, mhmm rispetto a questo aspetto dell'essere anche più fruibile, quindi si alzano, prendono quello che vogliono, hai magari un criterio sul decidere proprio il menù? Quindi, ehm, quello che tu andrai a portare in tavola rispetto a chi stai invitando? Hai dei criteri specifici in questo senso?
Sì. Eh, come ho detto prima un po' le prefere le preferenze perché penso che sia, ehm, una cosa orribile quando appunto magari, mhmm, hai degli invitati a casa e cucini, ehm, dei cibi che magari non piacciono o che proprio magari per di diverse magari di diete che stanno seguendo non possono mangiare, per esempio, <chuckles> organizzi un barbecue e poi magari i 1/3 degli invitati sono vegetariani, sai è un po' anche un po' imbarazzante. E quindi, ehm, valuto questo, appunto ci sono delle, mhmm, allergie o delle preferenze e e da lì appunto valuto quello che potrei cucinare. A me piace cucinare molto variato, quindi magari proporre delle opzioni di carne, di pesce, anche vegetariane. Così mi sì, sì, mi piace molto appunto dare la scelta ai miei invitati di, mhmm, ehm, mangiare divers mangiare diverse cose, provare anche diverse cose. Per questo sono una grande, ehm, amante anche del diciamo dello dello stile tapas, buffet di di di cene rispetto magari a una più tradizionale.
Mh-mh. Certo. Eh, ah beh, in effetti, eh già. Ah dai. Ah, vedi, mh.